А какая ошибка дала тебе самый ценный урок? Расскажи.
Ты знаешь, а, наверно, сразу со спойлера начнем: люди не меняются.
Понимай. Мгм. То есть
А, вот это и была моя ошибка. Я попала в э
Так, расскажи, это было связано с, а, дружбой, семьей, а, романтическими отношениями? Ну а если, очевидно, это с людьми связано, да. Ты б разочаровалась видимо. Да. <chuckles>
Да, очевидно, конечно, с людьми, а как еще. Да, это было связано с отношениями. Ам, я попала прям в штопор. Знаешь, в такой штопор, что ты постоянно ожидаешь и ж живешь в этой иллюзии, которую ты сам себе почему-то настроила.
Так. А можешь немножко мне пояснить, чуть больше подробностей дашь? Что именно как бы, как, ну так, вкратце, как начинались отношения, и что тебя, а, да, не насторожило сначала, или ты думала, что это временно, а, и что потом не менялось, вот. Скажем так.
Это такая огромная ошибка! Да, давай. Да, конечно. Слушай, ну ты прям вообще. Ты столько ся сейчас наводящих вопросов задала, и они прям все в точку, в эту тему. Вообще прям.
<laughs> Ну я п я предчувствую, что там что-то, был была надежда вначале вот эта на эмоциях, на любви. Да, и ты всегда, и все вокруг что-то говорят, а ты говоришь: "Да нет! Вроде ничего", ага. Ну рассказывай!
<laughs> Да, ну пример да, примерно так. Да-да, примерно так. Всё это было в этих отношениях. А, у меня так с получилось, что, м, я устроилась на работу, на работала на ней, и у меня были отношения с молодым человеком, с которым я жила, а, кстати, с предыдущей моей работы. Интересно, да? Коллеги, коллеги постоянно. Ам, ну то есть, в общем, это я веду к тому, что я была занятая девушка, да. Я не обращала внимание на какие-то внимания, а, коллег, а, в мою сторону вот уже в этом новом офисе. То есть, э, как бы ко мне, как бы, и и не старались вроде подкатывать, но потом в какой-то момент этот молодой человек, как я это говорю, раненую птичку такой подхватил, знаешь. Такой: "Так, чё чё-то у них там не клеится". И у нас действительно не клеилось, но я не выносила сор из избы. А снаружи этого не было заметно, что у меня там нач какие-то там проблемы с моим этим молодым человеком, чё-то мы не находим общий язык или перестали его находить, ам
Так. Мгм. Он не стоит, да? Ага. Ясно. Мгм. Понятно. Так, интересно. Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, иногда бывает, как бы выдает э, есть сигналы, когда, да, а же как бы, ни и к к Счастливая женщина- ее видно, да. И когда вот женщина не очень счастлива- это тоже видно и чувствуется очень сильно. Мгм.
Да-да, ты з Да-да. 100 % ты права. Я вот сейчас, отматывая назад, я понимаю, что вот этот молодой человек, этот коллега, да, на моей нынешней работе, как он понял, а, ш прощупал эту почву, да. А, у нас начались совместные поездки за, ам, э, провизией в офис. Раз в месяц надо было поехать купить чай, кофе, капучино, печеньки, конфетки и вот это всё. И у него была машина.
Нак Ага. Мгм. Ясно. И вы ездили вместе просто, да, как коллеги? Ну, ничего особенного, просто личное общение появилось. Более
И и он согласился. Да, и мы ездили вместе. Да-да-да. Да вот вот! Появилось вот это личное общение. И я так думаю, что он именно в этом личном общении увидел какие-то нотки, что: "Хм, можно уже немножечко и подкатывать к женщине".
<laughs> Да-да, попытать счастья, да, чувствует. Мгм.
Да да да да да да. При том, что у нас не было разговоров, там, какие-то там шу шуточки, знаешь, там какие-то там отношения, что-то там: "Ты мне нравишься"- такого не было. Просто как-то на уровне работы. Слушай, я щас вспомнила момент, как он мне говорит А, а я, кстати, еще, э, канцелярией заведовала в нашем кабинете. Ну как заведовала? Возле меня стоял этот шкаф, там где
Мгм. <chuckles> Так. А, ну вот это, да, невольно, не то, чтоб ты сильно хотела, да, но так получилось.
Да-да-да. Но потом, э, н нет, в принципе, я хотела, я взяла в свои руки, я начала заказывать ручки, блокноты, всё вот это вот, советоваться с людьми: "Какими ручками вы хотите писать?". Потому что мы пишем какими-то вообще непонятными. "Если они вам не нравятся"
Ага, ну то есть, это важно было для тебя, да, и ты как раз вот тут смогла применить, да, свои способности и ответственность.
Да да да да да. Да-да. Я не могу сказать, что там как-то контролировала: подходите, сами берите". И тут как-то чё-то он мне говорит: "А можно взять там какую-то ручку или блокнот?" Я говорю: "Да конечно, чё ты спрашиваешь"- говорю,- "вот тут всё лежит, берите, ш чё вам надо, ластики там, не знаю, линейки". И я как-то так стою возле этого шкафа, но он как-то так подошел так сзади, как-то так со спины, знаешь, подошел. Я ж говорю, прощупывал почву. Вот, э, это я уже сейчас, с тобой говоря, вот это поняла. В общем, нормально так прощупал. Попал как раз вот в этот момент, что я своему молодому человеку говорю: "Мы расстаемся". Ам, кстати, уже неде неделю, принимая намеки этого нового, а, молодого человека, да,
Мгм. Ага. Мгм. Ну вот да. Ага. Так. Мгм. Но при этом ты, как бы, просто вот, у тебя скорее, ты финишировала с теми, да, как бы отношениями, не предполагая новые.
Да да да да да. М, нет, предполагая предполагая. Да, предполагая, да. Переходя, да, да. Потому что я этому сказала: "Мне надо закончить эти отношения. Это некрасиво. Мы не можем с тобой бли ближе и ближе становиться, пока я там не закончу. Я закончу и тебе скажу, что всё, там конец. И я вижу, что у нас есть там, э, какая-то, э, симпатия, и большая симпатия". И вот я так плавненько перехожу, там говорю: "Стоп", тут говорю: "Ну ладно, поехали". Ам, моя ошибка была, м
Предполагая уже так, переходя, так сказать, из одного, да, то есть, м Мгм. Так, м. Ага. Понятно. Мгм. Ну-ка, да, рассказывай. Что же, вроде пока ты рассказываешь, но как бы, да, и бег ничего криминального. Да-да-да.
Когда-то на наших Вроде бы такая рассказываю- всё хорошо, да? <chuckles> Ничё криминального. Ну закончил человек отношения, вступил в новые, да? А, как-то раз у нас был общий сабантуй, мы чё-то отмечали. Это еще мы не были с ним даже ни в каких отношениях. И я видела, как он, э, выпивает.
Да. Конечно.
Почему-то я на это не обратила внимания, м
Ага. Э, как он меняется после того, как он принимает алкоголь, ты имеешь в виду? А, поведение, да, какое-то? А что вот, ну, лезет в драку, не знаю, пристает, э, ко всем подряд, э, что, танцует на столе и раздевается? В чём
Да да да да. Да. Нет, нет, нет. Э, как раз таки, м, немножко вроде скованно ведет себя, но в этом алкогольном состоянии, я помню, задала ему вопрос, или он сказал как-то сам, что: "Вот мне нужна девушка, ради которой я изменюсь". И это была моя роковая ошибка. Когда я услышала эту фразу
А, то есть там какие-то откровения у него, которые он сдерживает, да, в себе? Вот, ага. Ав
Да да да да да. Что типа: "Я вот такой вот, так сейчас себя веду свободно там, потому что у меня нету девушек". "Потому что у меня велосипеда не было", понимаешь? Так и этот- девушки у него не было.
Ага. Так, а Так, а вот мне интересно, то есть исправиться- это не изменять? А, это не искать приключений, или что?
Нет, нет, он имел ввиду, э, типа реже, э, реже выпивать. Вот это он имел в виду. Да-да, что, типа, да, есть такая проблема, да, есть такой нюанс. Но тут важно отметить, у него там, типа, 3 месяца, как не стало мамы. Поэтому я прям на это очень списывала. Эм. Э, имеет место быть. Когда мы теряем родственника близкого, то это очень душевно тяжело и, э, наступать на пробку легче, чем душевно совладать с вот этой болью, безусловно.
А, что есть такая проблема, поняла. Мгм. Мгм, ну Что, да, он Мгм. Конечно. Ну, м, есть состояние, да, такой реактивной депрессии, которая после потери, да, после резкой какой-то трагедии, да, которая действительно обоснована. И, ну, и человека, как-то, ты, конечно, в этот момент не можешь, а, упрекать, да, даже в том, что он там, да, пытается как-то, да, за залить горе.
Да-да. Да. Да, да. Вот, сто процентов, да-да. Вот я так и сделала. Мгм. И как-то
Так, и вот всё-таки ты поняла, что, ну, есть проблема, да, уже при начиная встречаться с ним. Мгм.
Да, ты знаешь, мы уже начали с ним встречаться, но я еще не мы еще не перевезли мои вещи. А, то есть мои вещи временно- они уже оттуда съехали, э, с того дома- но они временно были у моей подруги.
Мгм. А, ты сразу так? То есть ты ты сразу жить, да? У тебя не надо, без вот этого вот, без шуточек, свиданий. Всё, давайте сразу по серьезному. Да? Ясно. <laughs>
<laughs> Да, ну е ну блин! Ну я не знаю, ну что ты меня так подловила вообще? А. Ну в конкретно в этих отношениях
<chuckles> Ну Я констатирую факты, это ты ты мне рассказываешь историю, я лишь так, подчеркиваю вот эти ци Мгм.
Да, это факт, но конкретно в этих отношениях, когда мы начинали, да, и он знал, что я состою в отношениях, я живу с человеком. Э, и если ты меня забираешь в новые отношения, приглашаешь, то я не хочу с тобой просто встречаться. Ну, с смысл нам встречаться? Я, ну, я серьезно настроенный человек. Мы либо давай живем и пробуем наши силы, как мы друг другу подходим, что, как. И он сам: "Я хочу жить!"- он говорил. "Да, конечно"- говорит
А, вот как! Мгм. Мгм. А, ну тож серьезный настрой. Мгм.
Э, ты знаешь, если бы он, наверно, хотел встречаться, он бы сказал: "Ты давай пока сними квартирку, поживи-ка пока где-то сама".
Ну да, конечно, никто бы не стал тебя звать сразу. Это да, это значит намерения были ц серьезные, да, действительно.
Да, никто бы не стал звать, а Да, он достаточно серьезно тоже к этому относился. Он говорит: "Конечно, я хочу". Я просто я ему сказала, говорю: "Смотри, я только что я съезжаю от молодого человека, я была в отношениях серьезных, там я ждала свадьбы. Эм. Я э, ну ты мне скажи, либо я, типа, квартиру снимаю" Да, кстати, это был разговор такой. Да: "Либо мне квартиру снимать, а, либо мы с тобой вместе будем что-то снимать". Он сказал: "Нет, давай мы вместе будем, конечно, я найду жилье".
Мгм. Мгм. Ага, ну то есть всё серьезно, всё, ну вроде бы, да, мгм. И когда же ты поняла, что вот, да, что что-то не так, и как бы, возможно, да, <chuckles> есть ошибка?
Да, всё серьезно выглядело. Да, я поняла, буквально, наверно, 2 недели прошло. Ам, да, пока он искал якобы жилье Э, кстати, тоже обманул меня, некрасиво, м, поступил. Он якобы искал жилье, а, а мы приходили ночевать к нему домой, к его отцу. То есть он типа: "Нет, я тебя не отпущу, ты не будешь ночевать у подруг. Нет, нет, ты со мной, ты моя, ты моя". Вот такое было.
А, ну совсем немного. Да. Мгм. Мгм. Мгм.
А, и вот в какой-то раз он приходит домой, и он выпивший. Ну, он слегка выпивший. Но он оч т типа, поставил машину, шел со стоянки, успел напиться, пришел домой, и еще с бутылкой.
Ага, ну, то Уже какие-то сигнальчики, да, ну как бы выпивает- это не криминал, да, но вот ка как каким образом, да, что это вот, да, уже настораживало. Мгм.
Да, согласись, уже какие-то странные сигналы. Да, типа: "Как ты успел? Как ты успел так накочегариться, и зачем? Ну зачем? Ты же знаешь, что я тебя здесь жду, я ужин готовлю". В общем, это был вот 1 звоночек и, конечно же, я там обиделась. На следующий день там мы на работе, у нас разборки были, в все видели, что мы разбираемся. Что мы там Я ему говорю: "Мне такое не нравится, мне такое не подходит. Давай лучше сразу разбегаться". Он: "Нет нет нет нет нет нет". И вот тут вот я такая: "Нет, нет, нет". Ну, уговорил меня. Ам. Тут еще важно подметить, что в отношениях с ним я начала чувствовать то, чего не было вот в тех предыдущих отношениях. Было очень много тепла, объятий, ам, страсти этой. Да, начало, романтика, сейчас я это понимаю, что это это нормально во всех отношениях. Да, это влюбленность. Да.
Мгм. Мгм. Да, ну так себе история, да, то есть тоже. Мгм. Мгм. М, конечно, начало, романтика, да, всё как раз, да, но Ага, влюбленность, да. Ну, по большому счету, это, действительно, то чувство, а, да всё вот это приятное, что с ней есть, и где-то действительно оно, в том числе, и сопряжено с тем, что на что-то просто закрываются глаза, или видно не так всё явно. Да, это то 1 этап. Да, действительно вот всё очень быстро. Мгм.
Да. Да, да. Да да да да да. Сейчас я понимаю, что я тогда ошиблась. Я в в розовых очках, э, типа: "Ой, тот был такой бесчувственный, сухой, <chuckles> такой весь чужой какой-то, а этот, смотри, какой стал, какой хороший. Точнее не стал, а какой он смотри, хороший. Он будет таким всегда". Ам, и, закрывая глаза на то, что, да, алкоголь, наверно, это не такая уж типа и проблема. Он перестанет.
Ага. Мгм. Мгм. Ну да-да. Так. Ну что, полу Мгм. Мгм. Ну и что в итоге? Всё было то же? Мгм.
Давай вспомним фразу, которую я тебе сказала. Давай вспомним фразу: "Э, мне нужна девушка, ради которой я изменюсь".
Ага.
И я держала ее в голове постоянно. И потом, спустя там год, 2, когда у нас у нас постоянно были ссоры, и я постоянно говорила эту фразу. Конечно, конечно, да, мы всё-таки съехались, да-да-да.
Мгм, ну то есть вы съехались, вы, э, всё, то есть вы начали Мгм. С
И я постоянно ему вслух говорила эту фразу: "Разве я не та самая девушка, раж ради которой хочется измениться? Почему? Почему?". И я постоянно говорила: "Почему ты меня не ценишь?". Боже, такая глупенькая была, такая глупышка была.
Мгм. Мгм. Ну слушай Да-да. А, ну, как бы, а он продолжал употреблять, да, и, ну, всё. То есть ну, да, тоже понимать, что он он, скорее всего, тоже хотел, но это это же болезнь, и как бы, поэтому, да, тут вопрос всё-таки: а насколько он действительно хотел? И, ну, ведь есть ж способы, да, ну, не радикальные, да. Мгм.
А он продолжал, да, он продолжал. Он продолжал Да. Конечно! Конечно! Я я тоже так всегда ему говорила: "Ты просто них не хочешь этого!". Он: "Нет-нет, я хочу, я хочу!". Хватает его на неделю, максимум 2, вот этого "хочу", да, типа: "Я не не наступаю опять на эту пробку, не ухожу, э, в штопор". М, но, типа, и потом опять, и потом заново опять. Мы опять ругаемся, опять заново. И я такая: "Ну что ж такое, ну чё ж человек не меняется, ну когда же будет этот последний раз уже?". А он всё не наступал и не на
Мгм. Мгм. М. <chuckles> А скажи, пожалуйста, да, а, и сколько ты была в таких отношениях, пока ты не поняла, что вот как как ты зашла в них, так и да, в таком же состоянии всё и было бы и по выходу?
Не говори. Не говори, 3 года я так пробыла. 3 года я пробыла, я всех убрала.
Мгм. Мгм. Что же было последней точкой? Вот скажи всё-таки, да.
Последней точкой? А что ж было последней точкой? Ой, там несколько последних точек совпало. 1 точка была, что, ам
Мгм.
а я попросила и сказала, говорю: "Мне джинсы нужны". Хотя я спокойно могла бы пойти и купить эти джинсы, но тут дело принципа было, что он обещал мне, что он будет закрывать все наши потребности, а я буду только нас кормить. А, а получилось, что никакие мои потребности не закрывались, а моя зарплата в 0. Я вышла из этих отношений с 0, а он вышел из этих отношений- накопленные 10 000 долларов. Молодец! Хорошо, устроился.
Ага. Так, ага, ай
Ну, типа, конечно, там было, знаешь вс собралось всё в кучу, э, и и какой-то там момент: "Мы не поедем на день рождения твоей лучшей подруги, потому что у нас нет денег". Я говорю: "Ты смеешься? У кого нет денег? У нас нет денег?". Ну, короче, в общем, всё вот это, всё. Да.
Мгм, понятно. Ну, короче, как как ты и сказала, да, как бы люди не меняются, и ты вот берешь то, что есть, да, вот, да, и, как бы, не надо ждать, да, что человек, даже если он тебе говорит высокопарные речи, да, что это на самом деле Да, вот так вот назло прям.
Люди не меняются. Да. Да, смотри внимательно, если тебя уже вначале что-то начало раздражать- оно не уйдет никуда, оно только усилится. И вот это мой самый ценный урок. Теперь-то я уже внимательно смотрю. <chuckles>
Мгм. Мгм. Спасибо тебе, да, за твою историю, да. Ну, надеюсь, да, теперь ты делаешь выводы, <chuckles> да, об согласно своему опыту, да? Мгм. Пока.
Да. Да. <laughs> Спасибо тебе большое! Спасибо за беседу! Пока-пока!